Sai, in quest'ultimo periodo, ehm, ho notato che ho maggiore difficoltà a, uhm, stabilire dei limiti e soprattutto, uhm, mi riesce molto, uhm, difficile, mhmm, diciamo, dire di no. Ehm, quindi questa cosa mi fa sentire molto, <tsk> ehm, stressata, molto sopraffatta.
Mh, beh, guarda, innanzitutto, capisco che possa essere veramente difficile, ehm, stabilire dei limiti e soprattutto se non si riesce a stabilirli, è difficile proprio guardare in faccia le conseguenze perché, ehm, hai diciamo, s sei giustificata nel sentirti, ovviamente, sopraffatta perché alcune volte c'è proprio il bisogno, anche fisico, di stabilire un limite, quindi è assolutamente comprensibile. Uhm, quindi mi stai dicendo che tu sei un po' stressata proprio per questa tua per questo tua difficoltà le nel dire "no". Ma ci sono, uhm, persone, uhm, o situazioni in cui ti è un po' più difficile, in cui hai un po' più di difficoltà nel dire "no", ad esempio, con la tua famiglia, con, ehm, mhmm, il tuo ragazzo, se ce l'hai?
Certo. Sì. Sì. Allora mhmm, allora, guarda, io da quello che ho potuto notare, ehm, riesco ehm, faccio più fatica a dire di no per quanto riguarda, uhm, diciamo, dei favori, delle commissioni che mi vengono richieste dalla mia famiglia e, mhmm, questa cosa mi genera stress, soprattutto perché la maggior parte delle volte, uhm, questi favori, insomma, queste commissioni che devo fare, capitano sempre nei momenti in cui magari io, uhm, ho da fare magari non so, con lo studio o con qualche altra cosa, soltanto che, ehm, non so, è come se reputassi, uhm, questi queste richieste importanti e quindi è come se le cose che ho da fare io passassero in secondo piano e questa cosa, però, mi mhmm, mhmm, non so, mi fa mi mette disagio quasi, quindi e soprattutto con loro non riesco a stabilire, insomma, dei limiti e loro non riescono a capire quali sono, insomma, uhm, i limiti da da rispettare.
Mh-mh. Mh-mh. Mh, okay. Quindi, ehm, dicendomi che loro non lo capiscono, ehm, mi dici anche che tu hai provato, in qualche modo, a farlo presente in modo esplicito, implicito, oppure è un qualcosa che proprio non riesci a dire perché ti senti a disagio a parlarne con loro, a stabilire dei limiti.
No ma io ne ho parlato, anche perché, comunque, uhm, loro sanno che, uhm, nel durante l'università ci sono delle sessioni de s di studio, delle sessioni di esame, quindi, ehm, loro sanno perfettamente quando sono magari più, uhm, impegnata dal punto di vista appunto del dello studio. Però, ehm, proprio cioè sembra che <chuckles> capiti proprio apposta perché c nel mi chiedono, appunto, uhm, di fare determinate cose, commissioni e quant'altro, proprio in quei momenti in cui io sono più uhm, più presa dallo studio.
Mh-mh, okay, quindi diventi satura proprio perché ti vengono richieste o anche perché le richieste poi, giustamente, in un momento in cui tu devi stare concentrata su te stessa e sullo studio, ti pesano anche di più rispetto a magari richieste fatte in momenti un po' più liberi. E dimmi: tu mi hai detto che adesso ti senti un po' un po' stressata, un po' sopraffatta dalla situazione, ma questa questo tuo stress, questa questa stanchezza, diciamo, della situazione, si ripercuote un po' anche nella vita di tutti i giorni, magari ti senti un po' più nervosa, hai cambiato un po' alcuni aspetti del tuo carattere per questo motivo?
Esatto. Certo. Mh-mh. Beh, sicuramente, ehm, <tsk> mi sento, uhm, s allora, questo ha ripercussioni un po' su tutto, sia, uhm, sulla qualità del del sonno, sia sul fatto che riesco ad essere meno concentrata, quindi mi distraggo più facilmente. Ehm, sicuramente, mi sento più nervosa perché, uhm, poi, diciamo, uhm, non <tsk> non riesco a riprendere lo studio immediatamente dopo che magari, che ne so, ho fatto un una commissione, sono dovuta uscire per fare una un una commissione per per loro; una volta tornata a casa, non riesco a rimettermi subito sullo studio e quindi è come se mi sentissi che magari ho perso del tempo, che potevo impiegare magari studiando quella determinata cosa. Quindi, questo mi genera nervosismo perché poi, diciamo, quando studio mi faccio tutta una scaletta, nel senso nel giorno tot devo studiare queste pagine, quindi quando non riesco poi a raggiungere l'obiettivo, ovviamente, questo mi fa salire un po' di nervosismo.
Mh-mh. Mh. Mh. Certo, certo anche perché poi nei momenti in cui sei più occupata per lo studio o per altri impegni, uhm, forse, ti farebbe quasi più piacere dedicare i momenti vuoti un po' più alla cura di te stessa, piuttosto che, ehm, dover fare commissioni o quant'altro. Bene, allora, ehm, se ti va, possiamo possiamo cercare insieme qualche soluzione, e, ovviamente, mhmm, ti avverto, è un processo graduale, quindi puoi stare tranquilla nel momento in cui, ehm, magari non te la senti di di mettere in pratica un consiglio che ti do, ehm, quindi tranquilla, è una cosa soggettiva e quindi, ehm, una soluzione si trova, basta semplicemente andare a tentativi. Allora
Certo. Certo. Certo, mi farebbero mi farebbero molto, uhm, piacere, diciamo, mo mi sarebbero molto utili dei consigli su come, appunto, stabilire dei limiti e, uhm, saper dire di no senza magari poi sentirti anche in colpa di aver detto di no.
Certo, quindi parlando proprio di questo senso di colpa, ehm, vorrei partire da uhm, da un lavoro che, ehm, dovresti prima di tutto fare su te stessa. Perché s nel momento in cui, ehm, ti arriva il senso di colpa, allora lì il lavoro diventa più difficile quindi tu prima di tutto devi mettere in chiaro con te stessa che alcuni limiti sono necessari e che se le altre persone non l'accettano non è colpa tua, non è ehm, il fatto è che devi scaricarti un po' delle responsabilità che ti sono state date oppure delle quali ti sei caricata tu stessa. Quindi, ehm, prima di tutto, appunto, devi fare un lavoro con di di consapevolezza e e essere stare bene con te stessa nel stabilire questi limiti.
Mh-mh. Mh-mh. Okay.
E poi ehm, appunto l'inizio potrebbe essere stabilire questi limiti, che possono essere piccoli, si può fare a piccoli passi, quindi magari se ehm, faccio un esempio, se in una settimana dicevi di sì a 4 richieste, magari inizi a dire di sì a 2 richieste, quindi dimezzando il carico di lavoro. Poi piano piano inizi sempre a ad aumentare questi limiti.
Mh-mh. Mh-mh. Oka
E non so se
Okay, questo questo consiglio è molto utile perché non non ci avevo mai pensato di, uhm, diciamo diminuire, uhm, gradualmente le i i favori che faccio nei loro confronti. Non non c'avevo cioè c'avevo pensato ma non l'avevo mai messo, uhm, in atto. La mia paura è che nonostante comunque, uhm, cerco di stabilire i miei limiti e quindi di, uhm, diminuire gradualmente le richieste, cioè di, mhmm, nega no di negare, di uhm, di rifiutare le richieste che mi vengono fatte da da parte loro, ho paura comunque che <exhales> non so, mhmm, che con n n continuino, cioè que che proprio che non capiscano che ehm, io ho i miei limiti e magari io ho i miei impegni, cioè quindi nonostante, ehm, magari a anziché che dire di sì a non so, a 4 favori, ne dico 2, quei 2 poi si rivelano più impegnativi di tutti e 4 messi insieme, non so se mi sono spiegata bene. Quindi non so, ho paura proprio del fatto che non anche facendo così non riescano a comprendere appieno quanto comunque sia, ehm, in questo caso, in questa situazione, l'università e quindi lo studio sia centrale.
Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. Mh-mh, certo. Allora, uhm, una cosa che potresti fare ovviamente, appunto, dopo aver fatto o nel mentre anche, uhm, aver fatto il lavoro su te stessa e un lavoro pratico nello stabilire i limiti, un lavoro che devi fare è proprio quello di rendere noto a loro, ehm, il tuo disagio. E su questo e q questo lo potresti fare, puntando molto sulla loro capacità empatica, quindi cercare di far mettere loro nei tuoi panni, dire: "Magari io mi son sentita messa, magari, sotto pressione perché, uhm, mi sembra che voi non diate abbastanza importanza alla mia vita accademica"; un esempio, per dirti, proprio per per puntare sul mhmm, sulla loro capacità di, ehm, capire come ti senti in quel momento, se, ehm, poi loro, mhmm, per qualsiasi motivo, dimostrano una scarsa capacità empatica, in quel caso il lavoro va fatto principalmente con te stessa, ovvero l sullo scaricamento dei sensi di colpa, e e so che comunque può essere difficile perché si parla comunque di membri della famiglia. Quindi intanto, ehm, prima uhm, procedendo a piccoli passi e senza fasciarsi le ferite prima prima che succeda qualcosa, ti direi proprio di provare a parlare con loro e a far capire cosa provi, magari anche singolarmente, non per forza con tutti insieme, perché poi potresti sentirti magari a disagio con più persone, ehm, che po mhmm, che che hanno magari un'idea diversa dalla tua, quindi non so se riesci, in qualche modo, a puntare sulla loro capacità empatica.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Certo. Certo. Certo. Allora io, mhmm, diciamo, più volte ho provato il la via del del dialogo, cioè, mhmm, presa molto alla uhm, alla leggera perché non volevo risultare, diciamo, mhmm, menefreghista, antipatica. Uhm, quindi ho provato e però, anche in quel caso magari si sono limitati per qualche giorno e poi magari hanno ricominciato a chiedermi, uhm, delle cose, quindi, anche lì, non è che ha funzionato proprio del tutto. Probabilmente, devo mettere io in atto un dialogo un po' più forte, un po' più diretto proprio, anche se magari può s risultare pesante, ma devo essere magari io a mettere stabilire i limiti, sia per me stessa che per loro.
Mh-mh. Certo. Assolutamente. Sì, uhm, uhm, sicuramente, partire da te stessa è è la soluzione migliore e tu poi fai quello che v che puoi e ricorda che anche se non si hanno risultati subito, è comunque un processo graduale, quindi non scoraggiarti.
Ci vuol tempo. Guarda, a me mi ha fatto davvero piacere avere questa conversazione con te, farò tesoro dei tuoi, uhm, consigli e spero di sentirti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
a presto.